Đó, thì là bạn, à, chuyển luôn cái phần tiền đấy nha, vào trong một cái quỹ tiết kiệm luôn. Thì hiện tại các ngân hàng á, đều có những cái tính năng là lập quỹ tiết kiệm, à, thông minh. Tức là bạn hoàn toàn có thể là chuyển thẳng vào là lập đồ mỗi tháng là khi cái ngày nhận lương á, là bạn có thể chuyển thẳng từ lúc đó luôn, là chuyển thẳng là ba triệu vào trong tài khoản tiết kiệm của bạn luôn, thì nó
À, mình hiểu nè. Có nghĩa là khi, a, ừm, lãnh lương về là cái tiền đó nó sẽ tự trích ra luôn, đúng hông bạn?
Đúng rồi, thì, ờ, khi bạn lập được cái quỹ như vậy á thì, ờ, nó một phần cũng là giảm đi cái cái cái tiền trong trong mắt bạn đang thấy, tức là, nó hông phải là giống như là bạn lương Ví dụ như là bạn đang lương 10.000.000 đi, bạn chi trả chi phí cố định là năm triệu đi, thì bạn còn 5.000.000, đúng hông? Nhưng mà nó không còn được như vậy nữa. Hiện tại là lương bạn vừa về 10.000.000 là, ừm, cái ứng dụng nó tự động nó ngắt luôn 3.000.000 của bạn nó bỏ vào trong tài khoản tiết kiệm, vậy thì bạn chỉ còn 7.000.000 thôi và bạn chỉ được chi khoảng, ờ, năm triệu vào chi phí cố định. Đó, bạn chỉ còn khoảng 2.000.000 là bạn được quyền cho phép bạn tiêu xài. Thì cái phần này nó sẽ tự động nó, a, tạo cho một cái tiền lệ cho bạn là bạn phải, a, nhìn lại là, ờ, thực ra mình hông còn dư nhiều nữa, mình phải vun vén cái số tiền này, nhiều khi là sẽ bớt được.
Ừm. Đúng rồi. hai triệu. Ừm. Ừm, mình phải dè sẻn, đúng hông? Mình phải, a, chi tiêu, a, gọi là, có suy nghĩ hơn. Ừm, mình hiểu ý của bạn nè.
Đúng rồi. Đúng rồi, nó sẽ dè sẻn hơn là tại vì bạn, à, không thể nào mà, ừm, thích thì mua nữa, tại vì nếu như mà mua cái đó thì bắt buộc là bạn sẽ không đi chơi được với bạn bè vào cuối tuần. Hoặc là ngược lại, đi chơi bạn bè vào cuối tuần thì bạn cũng sẽ không được, ờ, mua sắm nhiều, đấy.
Ừm.